Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? Pendant, heu, pendant cette période, il y a eu, heu, en tout cas comment ils ont réagi les tes proches ou, heu, par exemple tes élèves ou ton travail, à cette annonce?
Alors, mon travail, heu, mes élèves et cetera, ils ont très, très bien réagi, mais en même temps, tu sais, ils me connaissaient pas trop, puisque j'ai été arrivée en septembre et j'ai dû leur annoncer en en novembre, tu vois?
Mmh mh. Oui, oui. Ah oui, bah c'est vrai. Ah oui, c'est ouais, c'est vrai, c'est très c'était assez restreint, comme timing.
Ouais, c'est ça. En fait, heu, ouais, si tu veux, heu, en grosso modo, quand je suis arrivée, j'étais déjà enceinte, je le savais pas, je l'ai découvert petit à petit <chuckles> et sauf que j'étais déjà, heu, au final séparée, en fait
OK. Mmh. Oui en fait, c'est que vous vous êtes séparés avec la personne, avant que tu saches que tu étais enceinte?
donc heu Exact, tout à fait.
Et tu lui as dit après, par la suite? OK ouais, oui, c'est normal.
Oui, oui, bien sûr, bah, bien sûr ouais, ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, ouais, ouais, bien sûr et heu, bah de enfin de c'est la 1re personne que je lui j'ai dit et puis, heu, bah après de toute façon, enfin, il est là pour son fils et cetera, il le voit, il le prend se régulièrement. Mmh.
OK, donc oui, il est quand même encore, heu, il est quand même encore dans l'éducation de l'enfant. Il s'occupe encore de l'enfant.
Oui, oui, de dep des depuis depuis le départ, enfin depuis toujours, hein. Mais
OK oui, moi je pensais que vraiment, heu, bah, il était parti, quoi.
Bah, <blows air> alors, heu, bah, s enfin il m'a quitté moi, mais pas l'enfant, tu vois?
Oui, pas l'enfant oui, mais je parle oui je parle de de l'enfant, oui.
<chuckles> Mais oui, oui, oui, non, non, non heureusement, heu, heureusement, heu, heureusement non i ouais, ouais, ouais. Donc heu, mais bon enfin, il s moi j'étais en pleine rupture, donc j'étais en pleine, heu, dépression et puis, heu, donc du coup oui il l'a hem qu'est-ce que je je sais même plus où ce que j'en étais. Ouais, mes mes élèves et tout, ils z l'ont bien pris. Après ma famille aussi au final, mais ma mère, elle nous tu sais, elle était p eux, ils étaient plus dans l'inquiétude à me dire: «Mais tu sais, c'est pas facile d'élever un enfant toute seule» et cetera et cetera, quoi.
OK, oui, ça va. Il a pris ses responsabilités, oui. Mmh. Mmh. Oui. Ouais, OK.
Mais heu, mais bon.